อืม แล้วฝั่ง ฝั่งบ้านเอง ถ้ามองใน ในแง่ดีก็
อืม
ก็เราก็ได้เห็นนะคะ ว่าแบบประเทศนี้ อ๋อ เขาเป็นอย่างงี้ คนเขาใช้ชีวิตแบบนี้ ข้อดีก็คือคนที่นี่เขา เขาไม่ค่อยแคร์ เขาไม่ค่อยแคร์ใครอะค่ะ เหมือนใช้ชีวิตของตัวเองไป อยากจะเป็น เป็นบ้า เป็นบอ หมายถึงว่า อยากจะร้องเพลง อยากจะตะโกนขึ้นมาก็ทำ แบบไม่ค่อยสนใจว่าใครจะมอง อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ <chuckles> อืม มัน มันก็ทำให้เราเห็นว่า เออ บางทีเราจะแต่งตัวยังไง? จะทำผมทรงอะไร? อะไรเงี้ย ไม่มี ใครมาสนใจเรา อืม
อืม อ๋อ อ๋อ อ้อ <chuckles> อ๋อ โอเค อ๋อ ดีมากเลยค่ะ คุณ อย่างงี้ แล้วคุณบ้านแบบว่า เห็นความแตกต่างของตัวเอง จากตอนที่อยู่ไทยกับตอนที่ไปอยู่ที่นู่นไหมคะ?
ก็ ถ้าพูดถึง อาจจะชอบที่ไทยมากกว่า ที่นี่มันก็อิสระดีค่ะ แต่ว่ามันจะเหงา เพราะว่าเพื่อนเราส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศไทย ไรเงี้ยค่ะ อืม
อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม
บ่อย ก็ได้เห็นวัฒนธรรมเขา อย่างเช่น เทศกาลอีสเตอร์ อะไรอะ กิน กินไก่งวง Thanksgiving อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือบ้านเราไม่มีฉลอง อะไรงี้เนาะ เราก็ได้แลกเปลี่ยน
ค่ะ อ๋อ อ๋อ
ใช่
เออ ใช่ค่ะ ใช่ ๆ
แล้ว แล้วคุณ ม ค่ะ คุณหมวกมีอะไรที่คิดว่าแบบเราได้ celebrate กับเขา ได้แบบแลกเปลี่ยน?
เห็นด้วยเลยค่ะ ก็ถ้าเป็นที่ฮ่องกงก็เยอะเลยค่ะ หลาย หลายกิจกรรมที่เกี่ยวกับ อย่างปีใหม่จีน หรือว่าวันไหว้พระจันทร์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มี มีไปแอบจิ๊กขนมมากินบ้าง ใช่ค่ะ <chuckles>
อืม อืม <chuckles> โอเคค่ะ ขอบคุณมากนะคะวันนี้คุณหมวก ที่ได้มาคุยกัน